إمم، هاقول لِك. آآ طبعًا أصحابي اللي قالوا لي: "ما ما تقلقش إحنا قريّب أوي هنرشّحك تاني و وممكن يحت ممكن الشركة عندنا تاخُد القِسْم اللي هم محتاجينك فيه ونبدأ إن إحنا آآ ن نش يعني هدي الدنيا تبقى واضحة أكتر والوضع هيبقى أفضل."، قالوا لي: "ما تزعلش." وقالوا لي يعني الناس وقفوا جنبي الصراحة محدش قصّر، آآ أهلي يعني آآ سواء أهلي أو الز أو زملائي إن هم هو اللي هم عرفوا إن أنا إن أنا ما اتوفَّقتش. يعني هم هم عرفوا كده.
اهم. أوكي تمام، من يعني كويس إن هم على الأقل إن هم طمِّنوك أو قالوا لك كلام ممكن يدّيك يعني طاقة إيجابية فيما بعد، فإن أنت يعني ما تيأس، وإن ممكن يكون فيه فرصة تانية، وهو ده الصراحة أساسًا اللي أنا كنت لسّه هاتكلّم معاك فيه، إنه بُص دايمًا خلّيك مؤمِن فكرة إن أنت الحياة فُرَص وكون إن في فرصة ما جاتش، فده مش معناه إن الحياة خلصت أو إن الحياة وقفت على النقطة دي وخلاص على كده أو مش معناها إن أنت فاشل أو إن أنت آآ، آآ يعني أقَل درجة من الناس ال آآ أو يعني لو هتقارن نَفْسك ما بينك وما بين زمايلك، أنت مش قليّل منهم ولا حاجة، زي ما أنت قُلت إن في ممكن حاجات هو كان خبرة فيها زيادة عنّك أو هو اشتغل في حتّة أنت ما اشتغلتش فيها وهكذا وهكذا، لكن أنت ممكن تكون يعني قُدراتك qualified كويس جدًا إن أنت تشتغل في شركات كبيرة، فهي دي النقطة اللي أنا عايزاك نب مبدئيًا نَفْسيًا تتكلِّم فيها مع نَفْسك، إن أنت آآ كون إن أنت فشلت، فده مش معناه إن أنت خلاص خسرت الدنيا وما فيها، آآ عادي جدًا الفُرَص بتروح وبتيجي وممكن يكون قُدّامك فرصة تانية وعشان كده س الفرصة دي آآ، يعني ربِّنا ما بعتهاش ليك أو ما حطّهاش قُدّامك، ممكن يكون في فرصة تانية أفضل ليك. فدي حاجة، إن هو في نَفْس الوقت إن أنت إيه، سيب لنَفْسك أو سيب مشاعرك تطلع زي ما هي زي ما أنت عايز ولكن آآ، حُط لها تجاوز يعني حُط لها إطار معيّن بحيث إن هي ما توصّلكش لفكرة الإحباط أو إن أنت ت تشعر بال بالفشل آآ، ال الشديد في إن أنت تخوض تجربة تانية. دي حاجة. الحاجة التانية طبعًا زي ما أنت قُلت آآ في موضوع إن أنت كنت رُحت الinterview و وأنت ما كنتش مجهّز، ممكن ده كان يكون آآ زي زي ما تقول كده إيه، يعني قَرصِة وِدْن كده اللي هو ممكن آآ، آآ ده يكون دافع ليك فيما بعد إن أنت لو قدِّمت على أي شركة تانية تكون مجهِّز نَفْسك حتّى لو آآ، آآ متأكد إن هم مثلًا في الinterview مش هيكونوا آآ طالبين ناس مجهّزين نَفْسهم أن هو أو ه ه أو من إن هم يعني بيعدّوا أي حد أو بيقبلوا أي شخص وهكذا. فدي نقطة يعني آآ، اللي هو تعلِّمك إن أنت فيما بعد لأ، لازم تكون مجهّز نَفْسك كويس جدًا لأي interview هيحصل، لأي أسئلة ممكن تتوجه لك، وبالتالي
إمم. إمم. فاهمِك. إمم. إمم. بالضبط، عندِك حق، عندِك حق.